آه يعني اللي بيتفرّج على reels ممكن يمل من المسلسلات والأفلام وكده، ط يعني ده ده التأثير اللي ممكن يأثّر على على على ذوق الب البني آدم نفْسه كمان.
بالضبط، على طول هيشوف. لا، لأ ده هو ده أثّر على مخّه، هو زمان كان بيتفرّج على حلقة كاملة للمسلسل دلوقتي بيشوف الملخّص بتاعها بالعافية، زمان كان بيقعد أسبوع كامل على مسلسل عشان يخلّصه ممكن هو عايز يتفرّج على الزتونة بتاعة فيلم في الخمسينة وخلاص، هو ما بقاش يتفرّج على أفلام آآ وهكذا. إمم.
امم. طيب، أنا عندي سؤال بَقى إيه يعني ثعباني شوية، آآ في المس ال كلّ حاجة دايمًا بت بتتطوّر، يعني أي اكتشاف في الدنيا جديد مع الوقت بيتطوّر بيبقى حاجة أكبر، وإمكانياتها أقوى، ع هل تفتكر الreels كمان 50 سنة، الموضوع ممكن تسيطر على البني آدم بَقى نفْسه فعلًا، ويبقى يبقى ما لهاش يعني ما لهاش control معيّن؟
أكيد قُل. هي دلوقتي يعتبر ما لهاش control، لأنها هي اللي بتتحكّم فيك مش أنت اللي بتتحكّم فيها. صعب تتحكّم فيها، يعني في عايز أقول لك في حاجات، ممكن أقولها لك في الآخر يخلّيك تخلّيك تتحكّم فيها، لكن مش س مش سهل خالص إنك تعملها ومهما حاولت تتحكّم برضه هتشدّك، أصعب حاجة في الreels إن هي هي اللي بتمشّيك، أنت داخل عجَبَك reel واحد صاحبك بعت لك بعت لك reel، والreel شدّك لreel والreel شدّك لreel والقصص القصيرة شدّتك.
إمم. إمم. خلاص بَقى، اتسحبت بَقى آه اتسحبت لل لل لل لساعة، ساعتين قاعد بتتفرّج على كمية reel، هل طيب يعني يعني هو الفكرة ممكن تكون إدمان، يعني هل هي فعلًا إدمان وإدمان ملموس كمان، البني آدم عشان يتعافى منّه محتاج دعم، ومحتاج مساعدة وكده؟
اتسحبت.

لحد ما تلاقي نفسك بتتصفح تصفح سلبي بدون هدف، بيأثّر على على كل حاجة وفي نفس الوقت بيأثّر على تواصلك مع اصحابك و والريلز المُضحك تلاقيه مثلًا بدل ما كنت بتقابل صاحبك وتقول له نكتة دلوقتي تكونوا قاعدين على نفس القهوة وكل واحد فيكم بيفتح ريلز ويبعتها للتاني. هي دي النكتة، هو ده الكلام.
تمام. إمم. آه آه يعني آآ، آآ، ت تقصد كمان إن هو تأثير ال السوشال ميديا و والريلز تحديدًا إن هو لغى الكوميديا اللي بتحصل ما بين الصحاب وهُم قاعدين على القهوة بدل ما بيقولوا نُكت ممكن بيقعُدوا يبعتوا يعني يبعتوا ريلز لبعض هي فعلًا ده حقيقي.
ده حقيقي فعلًا وده اللي الناس بتعمله ودي حاجة مش مش حلوة، مش أحسن حاجة. إن الواحد ي كل شوية يتف فبدل ما يقول نكتة لصاحبه لأ، يبعت له الريلز وهو يضحك <tsk> طب يا جماعة طب <laughs> وهاقول لك على حاجة مضحكة جدًا بتحصل دايمًا على القهوة دايمًا كلّهم ماسكين الموبايلات أكتر واحد ماسك الموبايل فيهم يعمل إيه، يسيب الموبايل، "إيه يا جماعة إحنا جايين مع الموبايلات والّا إيه!" آه، وبُص هو في الغالب في الغالب هتكون مراته مضيقاه والّا حصل موقف مضايقه والّا هو ع عايز هو بس ي ي يعمل التليفون كده ويحطّه على الطرابيزة، "إيه يا شباب هو أنت إحنا كل إحنا كلّنا جايبين مع الموبايل والّا إيه" طبعًا يسيبهم ويقع "لأ يا عم إحنا قاعدين معاك" يسيبوا الموبايلات هو أول واحد يمسك الموبايل. <giggles> يا سيدي مش كده، يا سيدي مش كده لأ، أنا بس دلوقت ال الوليّة مزع مزعلاني آه.
إمم. إمم قُل هي فعلًا. <giggles> ده فعلًا. ده ده بيحصل فعلًا. <laughs> <laughs> <laughs> فعلًا ده حقيقي فعلًا. طيب أ أ التعافي يعني
قُل لي معاك. إمم.
يعني التعافي بقى كفكرة، يعني إزاي الواحد يعني لو حد مُدمن مثلًا مُدمن ريلز وكده إزاي ممكن يتعافى من من حاجة زي كده؟